E tertarik, karena aku sama Umi sama adik juga, e seneng kucing, gitu. Jadi kayak, aku ngasih tau yang kocak-kocaknya gitu, karena kuc kucing a kucing-kucing aku tuh kayak kocak-kocak gitu loh, Kak, yang tiba-tiba dia bengong.
Oke. Salah satunya, kocaknya itu gimana tuh, Kak, boleh cerita mungkin ke aku biar aku juga pengen ketawa gitu ya. <chuckles>
Oke. <chuckles> Nah, misalnya nih kayak kucing aku, Kiko, kan aku niatnya untuk, eee, dia sehat, eee, bulunya biar lebat lagi, itu tuh karena sebelumnya dia ada kelahi sama kucing lain, terus rontok parah, terus sampai sekarang itu belum tumbuh, Kak. Nah dengan adanya minyak ikan, aku berharap, eee, tumbuh rambutnya itu lebih lebat lagi dan lebih cepet gitu. Ternyata nggak tumbuh-tumbuh, tapi justru buat dia lebih cerdik gitu loh, Kak. <chuckles>
Mhm. Oke. Oke. Iya iya. Oh malah jadi bikin tambah pinter gitu kucingnya.
Mhm. Tambah pinter kayak dia sekarang udah bisa bukain pintu, pintu kamar aku dia bisa bukain, Kak, bahkan justru kayak, kalau aku kan ini ya, sering tidur sama kucing, cuman dia di bawah, ada tempat tidur, gitu kan. Nah itu biasanya dia kayak, mmm, bangunin aku tuh, dengan suara khususnya gitu loh, Kak, dia meng dia ngeong itu "mel", bukan "meong" kayak kucing biasa gitu.
Wah. Ya ya. Mhm. Heeh. Oke. Tapi, tadi, "mel"?
Iya, "emel". <chuckles>
Oke, mungkin itu, malah panggilan kesayangannya si kucing Kakak itu mungkin ke Kakak, mungkin ya.
Nah itu dia kayak kenapa? Iya kayaknya gitu, karena kayak dia ngeong sama yang lain tuh beda, tapi sama aku tuh pasti "mel". Dan itu, dia ini bangunin aku tuh pakai tangan depannya gitu, Kak, kaki depannya, terus dia noel-noel pipi aku kayak, "mel-mel" kayak gitu. <chuckles> Tapi, semakin lama aku nggak bangun, dan nanti dia makin teriak kayak, "mel! mel!" kayak gitu, kayak pokoknya kayak nge-reog sendiri, kayak alarm nggak bisa dimatiin gitu kan kocak gitu ya, Kak, ya. <chuckles>
Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke oke oke oke, itu kocak banget sih, Kak. Mungkin ya karena dia malah jadi kayak, eee, apa, alarmnya nggak akan mati gitu kan ya. Dan aku harap banget kucing Kakak tersebut bisa hidup long last ya, panjang umur, amin gitu kan. Nah kalau misalnya hmm, gimana, Kak?
Iya. Amin amin. <chuckles> Dan itu kenapa Dan itu dia kalau misal udah capek banget, kalau misal aku enggak bangun-bangun misalnya udah setengah jam dibangunin, ya udah dia tidur di perut aku. Jadi kayak ini kan, aku ngerasa kayak ada ketempelan gitu, berat gitu. <laughs> Karena dia dia sendiri tuh beratnya 8,5 kilogram gitu loh, Kak. Kan lumayan ya kalau dia baring. <laughs> Iya segitu, Kak, rata-rata kucing aku beratnya.
Hmm. Oh, malah ketempelan, oke. <chuckles> Oh, wah, oh, nurut banget itu, Kak.